อืม เพราะว่าต้นไม้มันมีออกซิเจน เวลาที่คนวิ่งมันต้องใช้ เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ ใช้พลังงานเยอะ มันต้องหายใจไว มันก็ควรจะต้องไปอยู่กับต้นไม้ เพื่อจะได้รับออกซิเจนที่มันสะอาด อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ แล้วก็บ้านของหมวกอะคะ เอ่อ ไม่ ไม่ทราบอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่รอบนอกแบบ แบบบ้านของบ้านไหม?
อืม อือฮึ อืม เต็มปอด เออ เนาะ อืม อ่า สำหรับหมวกอะค่ะ หมวก บ้านอยู่ในเมืองค่ะ ก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมชาติเท่าไรอะค่ะ อ่า สิ่งที่หมวกทำได้อย่างมากที่สุด ก็คือแค่เดินไปสวนสาธารณะ ประมาณนี้อะค่ะ อืม ค่ะ
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ เออ ก็ อย่างน้อยมันก็ทำให้เราแบบรีแลกซ์ตัวเองได้เนาะ สุดท้าย ท้ายที่สุดมนุษย์ก็ยังต้องอยู่คู่กับธรรมชาติ มันเลยทำให้รู้ว่า เฮ้ย ทำไมเขาถึงรณรงค์ ใช่ไหม อย่าง อย่างในเมืองใหญ่รณรงค์ว่า ตรงนั้นต้องเป็นสวนสาธารณะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม?
<chuckles> ใช่ค่ะ อืม ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ
อืม แล้วอย่างไปเที่ยวกับธรรมชาติ อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ หมวกชอบไปเที่ยวแบบไหนคะ กับธรรมะ ถ้าต้องเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก ทะเล อะไรอย่างเงี้ย? ถ้า ถ้า แบบหมวกอะค่ะ หมวกชอบไปที่ไหนมากที่สุดเอ่ย?
ค่ะ อืม อืม อ่า สำหรับหมวกเหรอคะ คือ คือคนรอบ ๆ ตัวหมวกอะค่ะ ชอบไปทะเลหมดเลย แต่หมวกชอบไปภูเขา น้ำตก อย่างเงี้ย คนเดียว ก็เลยกลายเป็นว่า เวลาตกลงจะไปเที่ยวกันอะค่ะ มันก็จะมีความแบบขัดแย้งกันว่า แบบคนหนึ่งอยากไปทะเล คนหนึ่งอยากไปภูเขา แต่ว่า อ่า ตรงนี้ก็ใช้วิธีแบบว่า เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบครั้งนี้เราไปน้ำตก แต่ว่าครั้งหน้าเราไปทะเลแทน อย่างเงี้ยค่ะ แบบสลับกันจะได้แบบว่าไม่ทะเลาะกันเนาะ อ่า แล้วอย่างคุณบ้านอะค่ะ คุณ เอ่อ คุณบ้านก็ได้แบบบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่า บางครั้งคุณบ้านจะชอบแบบไปเก็บตัว แบบที่เขาใหญ่ อยู่กับธรรมชาติที่เป็นแบบภูเขา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณ คุณบ้านคิดเห็นยังไงกับแบบทะเลอะคะ ทะเลมันช่วยแบบว่าฮีลใจคุณบ้านมั่งไหม?
<laughs> เออ <laughs> อ เออ ค่ะ อะฮะ เออ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ้อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่